É isso. E eu vou dizer o porquê dessa conversa. Porque homem é distraído. Ho distraído. Então, assim. Talvez ele ele chega do trabalho e todos os dias, a casa tá incrível, tá top, tá uma maravilha. Mas pra ele é isso. Tá igual ao dia anterior, e pra ele tá igual, sabe a a a ho até a hora que ele saiu de casa, ou seja, ele saiu de casa, a casa estava desse jeito, e ele voltou, a casa estava do mesmo jeito. Porque ele não talvez ele não tenha, ali, o observado os detalhes e, não assim, homem é muito distraído. Então, assim. Então, o fato de ele chegar, e e na expectativa de que você já concluiu o seu trabalho, pra poder ficar com ele e tal, é justamente por isso. Por ele chegar em casa e ver tudo ok, então, pra ele aquilo ali é o normal de todo dia. Então, assim, acho que pra muitos homens parece que existe a fada da arrumação, sabe. Então
Certo. Hum. Igual. Uhum. É. Não lembrou os detalhes, né. No Uhum. Hum. <laughs> Um botão de auto auto-clean. Apertou e clean, limpou tudo. Dobrou as roupa.
Justamente. Pronto, a casa tá brilhando, e todo dia a mulher vai lá e aperta esse botãozinho, e depo e depois vai ficar, lá, no sofá, assistindo uma televisão.
Boa. Gostei. Ah, boa, então, tá aí. Porque é isso que eu sinto. Porque ele questiona que eu demorei muito no celular falando com a minha mãe. Que eu demorei falando com a minha amiga. Então, eu acho que é isso. Ele achou que eu apertei o botãozinho e fui fazer tudo isso. Boa. Entendi, agora.
Pois. Pronto. Então, é isso. Então, quando traz para a realidade, né, que aí tudo aí e, tipo, e sentar sem nenhum também sem nenhum julgamento. É uma conversa leve, tranquila, só pra, realmente, mostrar, "Olha, olha a cozinha como tá. Ela não estava assim. O quarto também não estava. O banheiro também não. Então, assim, olha olha como a casa tá agora. Então, assim, eu não fiquei aqui fazendo, sabe, eh, me distraindo, assistindo série, falando com as pessoas no celular. Muito pelo contrário. Eu estava arrumando a casa, e após arrumar a casa, eu fui iniciar o meu trabalho." Então, assim, é trazer ele para a realidade, pra que ele perceba que, assim, de uma certa forma, assim como ele tá trabalhando fora, o seu dia tá sendo preenchido cá em casa também.
<chuckles> Certo. Entendi.